हर इंसान ना अ, कभी न कभी, जीवन में जो है, कभी अ अ, फ़ेल होता है, कभी सफलता मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब आपको आप कभी असफल हुई हैं, तो आप उसको कैसे लेती हैं?
बिल्कुल। देखिए, असफलता एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसे फ़ेलियर भी कहा जाता है। वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसे समझने में थोड़ा वक़्त लगता है, क्योंकि हर एक इंसान को ऐसे पता नहीं होता पहले से, कि अगर असफलता होती है, तो इसमें हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए? ये हर किसी को मालूमात नहीं होती। ये तो, जैसे होता है, ज़िंदगी के पड़ाव हैं, ज़िंदगी से ही हम ये सीखते हैं कि कितनी सारी जो असफलताएँ होती हैं, उसमें ना, उसको लेकर निराशा में बैठकर, ज़िंदगी भर उसमें बैठने का, जैसे होता है ना अ, वैसे नहीं रहना है। बल्कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि उससे हमें सीखना है और उसी से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं तो यही कहूँगी।
हाँ, तो ये फ़ेलियर जो है, मैं अभी इस और मैं जानना चाहती हूँ कि आपने फ़ेलियर को कैसे लिया? क्योंकि लोग जो है ना, जल्दी अ, टूट जाते हैं। 1 बार फ़ेल होते हैं, 2 बार फ़ेल होते हैं, तो लगता है कि, "अब हम अब से हमसे होगा नहीं।" तो आप कैसे इस चीज़ को लेती हैं? आप अपने आप को कैसे सँभालती हैं? मैं आपकी सोच को समझना चाह रही थी।
हाँ, हाँ। हुँ। तो देखिए, अगर ना, मैं अपनी ही बात बताऊँ ना, तो अ, देखिए, क्या होता है कि अलग-अलग पहलू होते हैं और उसी पहलू में मैंने ये भी जिया है अपने तौर पर, कि जब किसी प्रकार की असफलता होती है, तो निराशा बैठती है दिल में, मायूसी होती है और मैंने ये भी समझा है कि उसी निराशा और मायूसी में ज़्यादा देर तक नहीं बैठे रहना है, खुद को उभार के लाना है और कदम आगे बढ़ाना है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, अगर ज़्यादा देर तक मैं बैठती हूँ निराशा में और असफलता को अगर मैं पकड़ के बैठती हूँ बहुत देर तक, तो वो मुझ ही पर हानि होने वाली है। बल्कि अ, ये समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी देर के बाद उस उस जैसे कहते हैं ना, उस दर्द को जीना ज़रूरी है, लेकिन उसको उसपे घर बनाना ज़रूरी नहीं है। तो जितना हो सके
हाँ, लेकिन, ये जो है ना अ, जो मतलब बोलने और होने में बहुत अंतर होता है। आपको नहीं लगता? तो फिर आप कोई वाक़या बताइए, जहाँ पे आपने अपने आप को कैसे सँभाला? क्योंकि आप इंसान हो, हर इंसान जो है, कोई भी नहीं चाहता है कि वो फ़ेल हो और दुखी भी उतना ही होता है। तो हर लोग जो है, सँभाल नहीं पाते हैं। तो कोई वाक़या बताइए, जो ख़ास जो कि उस समय आपने अपने आप को मतलब और वो कितना बड़ा फ़ेलियर था? वो छोटी-मोटी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जब बड़े अ, फ़ेलियर होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा शायद, तो ऐसा कोई वाक़या आपको पता है, जो आप बता पाएँगी?
बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि उम्र के हिसाब से हमारी जो अ, समझ होती है, असफलता को लेकर, वो बदलती है, लेकिन अलग-अलग अ, अनुभव के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे छोटी-मोटी बात तो अलग है, लेकिन बड़े-बड़े चीज़ों में होता है, काम-काज में होता है और कभी-कभार ना असफलता, ये जानबूझकर नहीं होती, ये भी समझना ज़रूरी है। अ, मैं अपने अनुभव के बारे में तो बताऊँगी ही, लेकिन ये बताना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि असफलता जो है ना, वो हमेशा हम में कमी रह गई थी, इसीलिए नहीं होता हमेशा ये। कभी-कभी हम अपना शत-प्रतिशत देते हैं या जो भी हमें अच्छा है, पता है, हम वो करते हैं, फिर भी हमें असफलता सामने दिखती है। कभी वो सामने वाले की गलती की वज़ह से होती है, कभी-कभी हमसे वो सफलता छीन ली जाती है, तो अलग-अलग पहलू, पड़ाव दिखते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ, तो देखिए, आपको ना एक हाल ही की बात मैं बताती हूँ। अ, काम के सिलसिले में ये बात होती है कि ना अ, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि ना, 2-3 हफ़्तों पहले मुझे बताया था कि ना, एक पदवी जो है, मुझे दी जाएगी और अ, हाँ, मुझे बताया गया था, ये मुझे दी जाएगी, लेकिन जब वक़्त आ गया ना, जब 3, 2-3 हफ़्ते पूरे हो गए, तो वो किसी अचानक से किसी और को दी गई। तो ऐसे समय में ऐसे समय में क्या हुआ, सबसे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी था कि जो व्यक्ति ने मुझे कहा ना, वो मैंने उनको मैंने 2 साल तक मैंने उनका अनुभव लिया है और मैंने ये समझ लिया कि, "ये व्यक्ति अगर अपने शब्द रखता है, तो अच्छी बात है, नहीं रखता है, तो ये वैसे भी रंग-बदलू है।" तो मुझे उससे ज़्यादा मैंने अपने आप को ज़्यादा फ़र्क़ नहीं महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने उतने अनुभव लिए हैं इस इन व्यक्ति के साथ। तो जब पहली बार ऐसे हुआ था हुँ।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर? अरे! अरे! <chuckles> हुँ। अच्छा। <chuckles> अ, शायद जो आपका जो अनुभव है, इस किसी भी इंसान को पहचानने का, शायद इस ये कहीं न कहीं अ, इसमें आपको मदद किया कि आप पहले से जानती थीं कि वो इंसान कैसा है और इसलिए जब आपको असफलता मिली, तो अ, चूँकि आपने बोला कि वो इंसान थोड़ा दल-बदलू टाइप का है, तो आपको उतना फ़र्क़ नहीं पड़ा। लेकिन कभी-कभी होता है ना, अनजाने में अ, जो है, कुछ ऐसी, जो आपने बहुत ज़्यादा अ, सोचा था कि, "नहीं, ये तो मेरा ही है। ये मैं तो इसमें ज़रूर सफल हूँगी। मुझसे अच्छा किसी को नहीं पता।" तो उस समय यदि आपको असफलता होती है, तो एक अ, धक्का लगता होगा ना। तो फिर हाँ, अचानक से, चूँकि आपको पता नहीं था, लेकिन हो गया, तब तो बहुत दुःख होता होगा ना। तो वहाँ ऐसा कोई वाक़या आप बताना चाहेंगी, वहाँ जा वहाँ पे कैसे अपने आप को सँभाला?
हाँ। अचानक से। हाँ। बिल्कुल। देखिए, इसी इसी व्यक्ति के बारे में यही व्यक्ति का जो मुझे 2 साल तक अनुभव था, लेकिन जो पहली बार जब मेरा उनके साथ अनुभव था, तो ऐसे में तो मुझे थोड़ा-सा धक्का तो लगा था। और अ, मुझे 2-3 दिन लग गए ये समझने में कि ये व्यक्ति ने हमेशा किसी और की ही साइड लेनी है। तो मैंने ज़्यादा इसमें हाँ, तो मैंने ज़्यादा इसमें ना, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपेक्षा वकेपेक्षे को रखने की ज़रूरत नहीं होती, कि समझने की ज़रूरत होती है कि, "इन्होंने मुझे कैसे देखा? किसी और को कैसे देखा?" फिर मैंने अपने आप को वो समझाने की कोशिश की कि, "भई, हमको काम से काम रखने की मतलब है।" और फिर बाद में क्योंकि जब जैसे होता है ना कि पहली बार जब वो हुआ, तब मुझे बड़ा धक्का लग गया कि कैसे इनकी झूठी-झूठी कहानियाँ निकलने लग गई, झूठे-झूठे कहानियाँ बनाने लग गए और फिर बाद में बात को समझने के बजाय किसी और की ही साइड लेने लगते हैं। तब ऐसे में धोखाधड़ी लगती है। तब ऐसे में लगता है कि, "अरे! मैंने तो अपना शत-प्रतिशत दिया, मैंने तो सफलता की अपेक्षा की थी। लेकिन अ, आपने तो इसको, जैसे कहते हैं कि पूरी तरह से ही आपने, इसका अ, डब्बा गुल कर दिया मेरे सामने।" तो जब
हुँ। न अच्छा। ओके। हुँ। जी, बिल्कुल। <chuckles> हुँ। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता, ये भरोसा तोड़ने लगता है? यदि इस तरह के वाक़या बहुत बार होने लगे, तो आप किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर पाएँगी ना। तो अ, है ना? तो लगता है कि हर कोई भी इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। दी इस तरह का वाक़या होता है किसी के साथ, तो आप कैसे अ, समझ पाएँगी कि वहाँ पे कहाँ पे दुखी होने की ज़रूरत है? कहाँ पे कि अ, "ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपना शत-प्रतिशत दिया, तो मैं इसको सफलता की तरह ही लेती हूँ। दूसरा मुझे नहीं बता सकता है कि ये असफलता है या फिर सफलता है।"? और एक और बात मुझे साथ में ही बताइए कि असफलता और सीखने के बीच में कितना आपको लगता है, फ़र्क़ है?
हाँ। देखिए अ, पहली बात तो क्या होती है ना हर किसी चीज़ में जब ना आपको असफलता मिलती है। हर एक चीज़ में सीखने लायक कुछ न कुछ तो होता ही है। अ, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ में सबक मिलेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है लेकिन सीख जो है म मैं उसमें अंतर देखती हूँ कि अ, सबक में और सीख में ये अंतर होता है ना कि सबक का दृष्टिकोण क्या होता है कि हाँ, हमने कहीं गलती की है तो हमें पता चला है कि अच्छा मुझे म मुझे अब ये ठोकर लग गई है, मुझे सबक मिल गया है। सीख एक ऐसी चीज़ होती है ना कि वो हमें हमारे बारे में समझाती है। वो हमें हमारे बारे में ना अच्छी चीज़ें भी बताती है, हमें ये बताती है जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि हाल ही में क्या हुआ था तो उसी में ना अ, जब मैंने समझ में आया सबसे पहली बात तो मुझे पता था कि ये व्यक्ति कैसी थी, मुझे असर पड़ा लेकिन मैंने उसको ज़्यादा जताया नहीं और मैंने अपने आप को समझाया।
जी, <chuckles> हुँ। अच्छी बात है, आपने तो बहुत ही यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाई है। अ, और अ, ये तो है और यदि मान लेते हैं कि सामने वाला मतलब आपकी अ, वो उसको समझ में आ गया कि आपको जो है ना पता चल गया उसके बारे में, ठीक है। और आपने सीख भी ले ली तो यदि वो सामने वाला आपके पास अ, माफ़ी माँगने आए और दूसरा मौका अ, यदि वो अ, माँगना चाहे तो आप उस समय क्या सोचती हैं आप सामने वाले को दूसरा मौका देना चाहिए? अ, या फिर उसको अ, वैसे ही मतलब चीज़ें क्योंकि ख़राब हो सकती है ना कि अ, क्योंकि कहीं न कहीं मन-मुटाव हो जाता है और दोबारा आप उस इंसान पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। इस तरह का वाक्य होता है तो आपको क्या लगता है आपका क्या यहाँ पे सोच है कि
देखिए ये तो ना परिस्थिति-परिस्थिति पर निर्भर करता है अगर मैं बताऊँ तो और अ, रही बात अ, अलग-अलग लोगों की तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि अलग लोगों ने आके माफ़ी माँगी है मुझसे। वो भी निर्भर करता है कभी ऐसे भी हुआ है कि मैंने भी लोगों से माफी माँगी है, ऐसा नहीं है कि मैं ही अपनी बड़ी उच्च स्तर पर व्यक्ति हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अ, दोनों तरफा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो ना ऐसे में तो देखिए ज जो आपके प्रश्न जो हैं ना कि भरोसा करना चाहिए या नहीं दूसरा मौका ये तो परिस्थिति और व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हालात क्या थे, क्या चल रहा है? लेकिन मैं उनको माफ तो ज़रूर कर देती हूँ। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अ, जो भी हुआ था वो बात कितनी गहरी थी या फिर वो ऐसी बात है कि जिसमें हम दोबारा बात कर सकते हैं या फिर उसे पीछे ही छोड़ना ठीक है और अपनी सीमाएँ में रहना, है ना? मतलब आप अपनी सीमा में रहो, मैं अपनी सीमा में रहती हूँ और हमने एक-दूसरे को माफ कर दिया है, मैंने आपको माफ कर दिया है। हम जैसे होता है ना कि कोई बात नहीं हम अ, बात कर सकते हैं लेकिन वो शायद गहरी बात ना कर पाए। तो ये तो मैं कहूँगी।
हाँ, और क्या इंसानों से ही ग़लती होती है। <laughs> हुँ, हुँ। जी, तो यहाँ पे जितना मुझे समझ में आ रहा है, आपकी बातों में तो काफ़ी गहराई है और मुझे ये समझ आ रहा है कि इंसान का दृष्टिकोण यहाँ पे बहुत मायने रखता है, कि असफलता-सफलता तो ये बहुत ही अ, मतलब जीवन का एक पहलू है और इंसान को अ, किसी को दिल पे लेके नहीं बैठना चाहिए ये सब ची छोटी-सी चीज़ें हैं। और हर असफलता से कुछ सीखने को मिलता है या तो इंसान के बारे में या फिर उस चीज़ के बारे में, तो कभी भी हमेशा जो है ना अ, बहुत ही पॉज़िटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए तभी आप जो है ना, आगे बढ़ पाएँगे। चलिए, चलते-चलते एक और एक म ख़ास सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे कि क जो है कोई छोटे-छोटे कदम अ, जो है कोई इंसान ले सकता है, क्या ले सकता है आप ये बताइए कि जो कि ताकि उनके लिए आसान हो जाए की फ़ेल होने के बाद जो है ना, वो उठ पाए उस चीज़ से और ज़्यादा ग्लानि ना हो उनके दिमाग में तो ऐसा कोई छोटे-छोटे कदम आप बता पाएँगे जो कि अ, श्रोताओं को मदद करेगा?
बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हाँ, पूछिए। हुँ। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है, कि जो आपको दुःख हुआ है, वो दर्द हुआ है उसे छुपाएँ नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ, जगह-जगह पर निर्भर करता है। हर जगह पर आप जता नहीं सकते लेकिन आप उसको ना अ, जैसे होता है ना, कि बहुत लंबे समय तक या फिर सालों-सालों तक अंदर ही अंदर लोग दबा के रखते हैं, और उसका ना खटास हो जाती है मन में, विष पैदा होता है। हाँ, अंदर ही अंदर विष पैदा हो जाता है, आप सामने वाले को माफ़ नहीं करते, भले ही सामने वाले ने माफ़ी माँगी हो या नहीं, आपने उन्हें माफ़ करना ज़रूरी है। और इसी से आपके जो मन का जो है ना छुटकारा मिलता है आपको। तो ये सिर्फ़ अ, जैसे नहीं कहूँगी कि मैं असफलता सिर्फ़ व्यक्ति से ही नहीं जुड़ी होती है अ, बच्चों की परीक्षाओं से जुड़ी होती है। तो ऐसे में खुद को माफ़ करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कहाँ कमी रह गई थी। कभी-कभी कमी भी नहीं रहती, इसीलिए मैंने जैसे कहा ना कि वो हालातों पर निर्भर करता है, कभी परीक्षा से जुड़ी बातें होती हैं, कभी घर-परिवार से जुड़ी बातें होती हैं, कभी कामकाज से जुड़ी बातें होती हैं, कि जिसमें आपकी ग़लती भी नहीं होती लेकिन फिर भी आपको अ, पीछे रखा जाता है। तो ऐसे में ना उस भावना को आप अब जो ज़र्द जो दर्द है ना उसको आप जी लीजिए। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी अ, खुद को 1 दिन, 2 दिन दे लीजिए। रोना है, रो लीजिए और उसके बाद में ना खुद को उभारिए, खुद को ऊपर-ऊपर लाइए तो इसमें मैं आपको कुछ राय बताती हूँ। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, तो देखिए आपको अगर कुछ आदतें आपकी पसंद हों, अगर आपको कुछ करना पसंद है, कुछ भी हो सकता है। आपको जिसमें बड़ा मनोरंजन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, भले ही वो कोई हास्य वाले वीडियो ही क्यों ना देखने हों। तो वो देख लीजिए, गाने सुनने हैं, नैन-मटक्का करना है वो कर लो, जब मेकअप करना है, मेकअप कर लो। आपको जो भी करना है आपको कहीं जाना है बाल कटवाने हैं बाल कटवा लो अ, सुंदर-सुंदर कपड़े पहनने हैं, गाने सुनने हैं, नाच-गाना करना है घर के अंदर खाना पकाना है, जो भी आपको पसंद है आपको जिससे अच्छा लगता है कुछ भी हो सकता है वो। आपको अगर लगता है मौका मिलता है 1 दिन कहीं बाहर घूमने जाने का तो बाहर घूमने चले जाइए अगर मौका मिलता है। हुँ।
हाँ, ये तो है। बहुत लोग बत बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं। जी, जी। सही बात है। <chuckles> हुँ। जी, बिल्कुल जानना चाहूँगी मैं। हुँ, हुँ। ये तो। मैंने ये देखा है कि कुछ युवाओं में मतलब लड़कों में अ, जो है वो लोग दुःख व्यक्त करने के लिए वो शराब वग़ैरह जो है ना पीने लगते हैं। तो उन हाँ, ना तो मतलब हर लोग तो अ, क्योंकि जब दुःख में होते हैं ना तो आपको ये सब शायद संगीत सुनने का मन ना करें, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी?
हाँ। कभी-कभी, हाँ। जता नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि देखिए, अगर मैं सिर्फ़ अगर आप सिर्फ़ पुरुष जात के बारे में पूछ रहे हो ना तो मैं तो उनको इ
आज तो लड़कियाँ भी पीती है आजकल तो। आज की जो जनरेशन है। तो हाँ।
देखो ये क्या होता है ना हाँ, तो सबसे पहली उसकी जड़ क्या है? क्योंकि आप ना उस दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, आप वो दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तो आप शराब पी रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि आपका मन कहीं बहक जाएगा। कि कहीं और ध्यान चला जाएगा और आप उस दर्द को भूल पाओगे, देखिए इसकी जड़ यही होती है, ये समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर वही जड़ को लेकर अगर बात करते हैं उन व्यक्ति के साथ, तो अगर उन तक ये बात पहुँचाई जाती है, कि ऐसे व्यक्त में ऐसे अ, वक़्त में आपने क्या करना चाहिए? कि उस जो दर्द को है, आप उसको महसूस करिए, हर किसी के नसीब में नहीं होता कि कोई विश्वासू व्यक्ति उनके जीवन में हो कि वो उनसे बात कर सके, अगर मौक़ा मिलता है तो किसी विश्वासू व्यक्ति से बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको काउंसलर से बात करने में आपको मौक़ा मिल रहा है, तो आप वैसे बात कर लीजिए। आपको वो भी मौक़ा नहीं मिल रहा है ना तो आप लिख लीजिए या फिर बातें करिए आप अपने साथ, बताइए खुद को कि क्या हुआ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। और फिर बाद में जैसे मैंने कहा ना 1-2 दिन रो लीजिए लेकिन उस व्यक्ति को या फिर उन हालातों को माफ़ करना ज़रूरी है। खुद को माफ़ करना है तो खुद को माफ़ करिए, बिल्कुल।
हुँ। सही बात है। जी, बिल्कुल अ, तब इंसान को अपने आप को दर्द नहीं देना है। जबकि अपने खुद को माफ़ करना है और खुद के साथ आरामी और जो है आराम से पेश आना है। तो बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया सुझाव दिए हैं सुन के तो बहुत अच्छा लगा और ये शायद सबको मदद भी करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। जी, ठीक है।